É, eu eu gosto muito desse ambiente, mas hoje em dia eu sou bem urbana, os meus filhos também gostam muito dessa dessa coisa de cidade grande, e e assim, eu gosto muito de festas, de
Ah, tá. Claro, naquelas festas familiares, né, fim de ano. Sim.
de estar todo mundo, mas é impressionante que a família depois que mudou de lá todo mundo se separou.
Sim. Ah, cada um para o seu lado né acabou aquela às vezes o é, às vezes, o espaço físico que une, né, às vezes é.
A gente não tem, eh, a gente não tem contato mais. É, é. Então hoje em dia a gente muito.
E você foi morar em uma cidade grande? É que você saiu de lá você foi para alguma cidade grande, como é que foi?
Não lá já era uma cidade grande, né, era o centro de Belo Horizonte é um dos bairros centrais de Belo Horizonte.
Ah, pera ai, você morava em uma chácara que fica Aham. Você morava em uma chácara que ficava perto do centro de Belo Horizonte?
Aí eu saí de lá hã? É ficava muito próximo, por isso que nós vendemos porque a especulação imobiliária era imensa. Eles queriam muito a chácara. E hoje em dia tem, eh, 4 conjuntos enormes de prédio lá, que tem piscina, quadra, foi um dos primeiros de Belo Horizonte, porque a área era muito grande, então eles fizeram sabe as torres.
Olha só. Sim é. É, não. É. E quando você Sim eu imagino.
É sāo uma
E quando você passa por lá, assim, de vez em quando não sei, bom você falou que já viu, né. É.
Torre de ferro. Ai dá uma saudade.
Você olha para aqueles prédios e tenta lembrar o que que tinha lá antes tipo, ali ficava a minha casa?
Ah sim, né, me dá uma pena das árvores.
Ah, lógico, as árvores.
Nossa, cortaram todas, né, muitas árvores frutíferas, árvores de flores, canteiros, cortaram tudo.
As árvores são as primeiras, en